Gano o para ka ng na na-reset eh no, kapagka nasa bahay ka na, yun din parehas la wala naman din pinagbago, wala rin naman akong maidadagdag sabi ko nga sa'yo. Ako sa trabaho kapag nakakaramdam ako ng stress minsan talaga hinihinga ko kasi mahirap nga naman mamaya dun pa ko magkaroon ng mental breakdown eh. Baka mamaya oo 'di ba mamaya, Alam mo yun, kahit bisor mo masigawan mo na eh, 'di ba, parang ganun. Siyempre mahirap oo, pero mahirap din naman kaya ako minsan humihinga ako, ah, minsan, ah, a alam mo 'yon, ah, ayun nag, ah, minsan minsan nagiging stress reliever kumakain ako ng ano, ng chocolate alam mo 'yon minsan kumakain ako pumupunta ako ng mga 7/11 ah, 'yan kain ako ice cream, chocolate, or hindi kasi ako ma-kape pero 'yong mga sweet lang mga ano tapos, alam mo 'yon siyempre ako do'n na-re-relax ako tapos ah, music konti pampa-ano. Yun lang mga simpleng bagay lang talaga na parang, ah, alam mo yun? Maging ano lang talaga, icebreaker mo lang sa ano, sa stress 'di ba? Kasi mahirap nga naman kung 'di kasi may mga tao na kahit nai-stress na dinedire-diretso pa rin eh. Which is nakaka mas nakaka-waste eh, nakaka-wasted sa'tin parang nakaka-drain, 'di ba? Hindi ko kaya yun eh, may ni ah, pero oo. Pero hindi ang
Oo. Mm. Sadyang ma mahirap yun. Parang hindi ko kaya yun. Ay oo, sweets. Mm. Tama. Mm. Tama naman. Pero depende. Kung matatapos mo naman na yung trabaho mo, 'di ba?
Ah, oo pwede, oo pwede oo tama pwede-pwede. Pero kung nasa kala o kalagitnaan ka pa lang oo tama totoo, totoo. May mga ganon eh, pero may mga kilala din talaga ako na kahit sa sa kalagitnaan pa rin dire-diretso tapos hindi mo na makausap tas kunot na yung noo nila, sa pagtatrabaho talagang tutok na tutok na sila.
Dire-diretso mo na. Pero kung alanganin, magpahinga ka muna. <laughs> Mabubulyawan ka nun.
Oo eh, ka kaya kapag nakakita ako ng ganun hindi talaga ako masyado lumayan 'di na ako nakipagbiruan kasi mahirap na eh, 'di ba, baka maging friendship over kami bigla dahil nagtatrabaho kami 'di ba parang gano'n.
Oo. Oo. Oo tama, tama.
'Di ba, mahirap din naman talaga. <laughs>
Oh. Ganyan din ako sa trabaho minsan ano, may mga nangungulit, may may mga magtatanong, eh, nagbibilang ako, yung kamay ko naka naka-ano na, naka naka-senyas sa kanya na, wait lang or stop ka muna, oo, kasi nagbibilang alam naman na nila yun so aalis muna sila tapos pagkatapos saka sila babalik. Saka nila itatanong kapag okey na.
Oo. Uy, ang hirap nun ah. Tigil ka muna, oo. Oo. Oo. Ah, nakikita ko yun. Nakikita yung itsura mo eh, pagka ganon eh, oo na-imagine ko eh. Oo, 'di ba?
Ah, <chuckles> oo, siyempre nagbibilang ka eh, <laughs> tapos, bibilang ka tapos bigla kang iistorbohin eh, 'pag mag-kamali ka ng bilang kaya na nawala yung bilang mo, eh 'di balik ka na naman sa umpisa.
Eh kung Oo. Totoo, ulit-ulit ka nun, 'di ba? Nakaka ayoko din nun, alam mo kahit ako siguro, "sush," gaganun, <chuckles> alam mo yun? Pipigi eh, lalapit pala yung baba yung bibig niya sa'kin siguro tatapikin ko na, kasi minsan nadi-distract ako pag lumapit lang eh, 'di ba?
Oo. <laughs> Oo. Wait lang, oo wait lang.

Ah, okey ah, yun ang ano mo stress reliever mo kape? Hmm.
Ah. Oo, sa trabaho, ah, siyempre pag sa bahay ang stress reliever ko yung mga anak ko na. So pag sa sa trabaho, iced coffee, yan medyo kumakalma ako sa iced coffee, oo, lalo na yung medyo ano, medyo
Ah, kay tama na totoo naman. Sarap. Ano, anong ano, timpla?
ah, mapait na may konting tamis. Ayoko ng ma-ano.
Hmm, parang Amerikano lang, ganun?
Eh, pero may ano siya, may creamer siya, may may milk siya pero hindi lang yung masyadong ma-creamy kasi nga nasusuka ako, oo. K matamis, pero hindi siya ma-creamy. <laughs> Ang gulo no? Mapait na may konting tam matamis pero hindi siya creamy.
Mm. Okey, okey, okey, okey, okey. Tama din, oo, hindi matamis, mm. Ah, okey. Mm. Oo nga. Oo nga medyo napaisip din ako dun ah. <laughs> Oo.
Basta ganun. Ayaw ko nong ano ng ma-cream kasi naduduwal ako. And.
Hmm, di so yun siya, siya ang nagiging stress reliever mo talaga coffee 'no?
Hmm, coffee pero hindi ako yung madalas mag-coffee sa isang araw. So mga once, oo, once a day lang. Pero hindi pwedeng wala sa isang araw, so once a day.
Galing mo naman. Mm mahirap din kasi. Kung may good benefit ang coffee pero siyempre meron din bad benefit din yan eh, di ba parang
Oo mas mas marami actually yang bad.
Oo di ba? Kasi siyempre, ah, ah, parang minsan nage nagkakaroon siya ng ano sa sa heart, eh, di ba parang ganon? Minsan parang palpitation di ba yun, kakatakot naman lalo na pag a ako kasi conscious na ako sa mga, ah, sakit-sakit gawa ng siyempre tayo nagkaka-edad na rin naman kahit papaano nakakaramdam-ramdam na rin naman tayo ng alam mo yan, ah, ano bang tawag dun? Basta, sign of aging ganun.
Oo. Oo, ang papalpitate mm. Oo, oo totoo naman. Totoo. Tot oo kaya kaya din ano, nililimitahan ko rin yung ano ko yung kape ko as as in once-a-day lang kaya dapat, pag nai-istress ako isang beses lang din sa isang araw.
Di ba ay yu Mm, totoo, true, totoo, totoo tama, tama naman. Mm.
Kasi ang stress reliever ko isang beses lang din.
Oo. Totoo naman, tama naman kasi talaga yun kasi siyempre mahirap nga naman maagang magkaroon ng maintenance, di ba?
Oo, tama naman yun, ano bang ano?
Oo, eh, totoo, oo, sige.
Ang usually, ang dahilan ng stress mo sa trabaho?

Ako? Tulad lang din ng sa'yo mis minsan kasi talaga may mga deadline din ako tapos madalas yung deadline ko, within a day ko lang dapat natatapos eh, kasi siyempre oo madalas kasi da unlike na no, parang, before kasi ako sa logistics ako. So kailangan yong ah, yong yong yong project ko or yung, ah, is iyong task ko na matapos ko siya within the day kasi, siyempre dahil nasa logistic ka nga, ah, tinatransport kaagad yun eh. So ikaw dapat, ah, ikaw matapos mo yun gaano man karami yan siyempre nap na ako dati sa logistics siyempre may inven inventory pa, may pagkakataon na kailangan mo talagang ano, gamitin yung pisikal mong ah, pangangatawan di ba? Hindi lang basta nakatutok ka sa computer, di ba, minsan talaga may mga ganon. So pagka ganon talaga, ah, hindi ako hindi ko kaya alam mo yun minsan kasi may mga katrabaho tayo na kaya nilang mag-isa alam mo yun hindi na humihingi ng tulong, mins e eh, alam mo yun yung mga pa-bar di ba parang, ah, alam mo yun parang feeling strong ka, parang gano feeling strong ka girl? Parang ganun, hindi ko kaya yun eh. Hindi ko kaya yun sabi ko pag kaya kapag ka kailangan kong humingi ng tulong hingi ako ng tulong, bakit ko pahihirapan yung sarili ko kaya nga tayo magkaka-trabaho dito, di ba? Ah, para magtulong-tulong tayo ay a as a team di ba? Hindi ko hindi para pahirapan yung sarili ko magbibida-bida ako hindi na, hindi ko kailangan ng promotion, di ko kailangan ng, ah, alam mo yun ng, i credits na ay wa ako magaling hindi ko kailangan non, ang kailangan ko, ah, ah, pahinga hindi ako ma-stress sa trabaho yun yun alam mo yun, di ba? Sabihin mo nang ano, sabihin mo ng galawang ano lang ako, alam mo yun? Ah, regular ay pre ano, ah, mi minimum ba eh, parang ganon may ganun eh, may ganun galawang mi okey lang okey lang as as
Matapos na? Mm. Mm. Mm. Oo. <chuckles> Mahirap yun. Ah. <laughs> Oo. Totoo. Oo. Mm, mm. Mahirap yun. Totoo, oo. Ano, ah, kumbaga ano ang tawag dito? Mm. Kumbaga ano, ah, work wise, ah, ah, work wisely. Not workhard no? <chuckles>
Mm, tama naman eh may totoo ah, hindi ko naman sinasabi na porket ganun ako, hindi ako nakakapag-benepisyo sa company kahit papaano naman siyempre kapag kailangan ko ng kailangan na nila ng tulong ko nandudun naman din ako hindi na para pahirapan yun nga, siyempre ikaw ba hindi ka ba nakakaranas ng, alam mo yun yung parang ganon na, "Ay hindi ko kailangan ng tulong nito kasi kaya ko ito magaling ako." Yung mga ganun nakakaranas ka ba ng ganon? <laughs> Minsan minsan, oh sige okey go, kaya mo yan.
Tama naman. Mm. Totoo naman, oo. Di ba? May mga may mga bida-bida talaga tayong mga ka-trabaho eh pero
<laughs> Totoo.
ah, nandun lang din ako sa, ah, trabahador na sakto lang. Yung ginagawa yung trabaho nang maayos.
Mm. Oo, hindi mo kailangan pa

Totoo sabi sabi nga nung ilan eh hindi naman lalaki sahod natin bakit tayo papahihi pakakahirap 'di ba. Oo, tama naman kasi talaga. Ikaw ba ano bang naging usually na nag ano dahilan ng stress mo sa trabaho tulad eh, yun lang ba yung ah?
Mm. Di ba? Kaya nga. Bukod sa deadlines yung mga bagong utos kunyari.
Oo. Ah nagpatong-patong na?
Basta yung mga bago, oo. Kunyari, ah, may marami kasi kaming supervisor, eh, so yung isang supervisor nanghihingi ng inventory ng ganito, yung isang supervisor nanghihingi ng numbers ng ganito, puro numbers kasi yan talaga.
Ah. Hmm. Hirap nun. Ang hirap nun.
Siyempre numbers yun, eh, so medyo mahirap 'no talagang magbibilang ka mano-mano isa pa yun.
Saka kailangan mo sila sundin parehas kasi sup bisor mo sila. Ngayon tintin
Oo, lalo na kapag nagsabay-sabay sila nanghihingi ng data.
Di ba, oo, tapos parang ma parang nakaka oo nakakatakot kung sinong una mo susundin baka mamaya pagalitan ka nun eh, 'di ba nage-gets mo ko?
Medyo nai-stress ako nun. Oo, oo, ah, at tapos yung kasama mo katuwang mo sa trabaho absent, naka-sick leave. Ugh, nasa 'yo lahat, oo, tapos siyempre ang sick leave niya hindi lang isa kasi, ah, na-confine, kunyari naka na-confine na sick leave talaga as in 'yong legit na sick leave, ah, kasi may iba hindi legit ang sick leave eh. May sick leave talagang may sick 'no so one week, one week ako lang nagtatrabaho no'n.
Di ba? Wala lang. Naku po, di sayo lahat. Oo, ang hirap nga nun. Sick leave nga eh, oo. Mm. Mm. Mm, hmm. Mm. Mm. Ang hirap nun.
Ang hirap. O tas yung mga bisor mo nanghihingi ng ganitong data tapos meron kang kailangang case na tapusin, ugh, ayun, yun yung stress.
Dinirekta. Mm. Parang parang gusto mong sabihin na ano eh, 'no, patayin niyo nalang kaya ako.
Oo, kung hindi lang talaga dahil sa pamilya mo, eh, oo mahirap sobrang hirap yun pag, ah, sabay-sabay sila nanghingi ng data. Tapos mag-isa ka lang.
Ang hirap 'no. Ang hirap nun. Ang hi 'Di ba da re dat Naalala ko kasi before, ah, eh, mai-ikwento ko lang ah kasi nagtrabaho kasi ako sa ano hindi pa ako s wala pa ako sa company parang nagtrabaho ako sa isang fast food, ah, parang, ah, ay hindi. Ah, hindi siya fast food talaga, para siyang, ah, grocery so kapagka yung ah ka karelyebo mo hindi dumating i-straighten mo.
Sige. Mm.